يعني هو هو هي هو ح حاجة حقيقية جدًا يعني، وعلى فكرة الصبر مش بس في في إنّك ترمي الصنّارة وتستنى الس السمكة، لأ، آآ، آآ، في في مواقف بتقابلها بقى طبعًا يعني آآ، حاجات من مم حاجة بسيطة جدًا مثلًا، ال الخيط بتاع ال ال الصنّارة ده، من أسهل الحاجات اللي بتبوظ وبتتلعبك في في في بعضها كده ومن أصعب الحاجات ال ال اللي أنت تُقعُد تحلّها بقى، تُقعُد تُفُكّها واحدة واحدة كده، لإن هو يعني صعب جدًا. ف فدي كمان حاجة آه.
آه. أُمّال الصبر في إيه تاني؟ امم. تمام. أيوه. أيوه. آه، يعني أ يعني أنا فهمتك، أنت آآ، تقصد إن إن إن الصبر بس مش فع مش في عملية الصيد، ممكن معالجة مثلًا بعض المشاكل اللي ممكن تتعرض لها أثناء عملية الصيد، منها مثلًا لعبكة ال الخيط أو الصنّارة مثلًا والشبك اتفك. هل في ممكن مشاكل تانية ممكن تقابلك وأنت بتصطاد مثلًا وأنت غير لعبكة الخيط؟
بالضبط. اللي هو مشاكل مشاكل بالجملة بقى يعني ممكن مثلًا بقى آه، آه ال
ياه! بالجملة؟ <chuckles> طب ما تقول لي إيه المشاكل اللي بالجملة دي؟ امم.
الخُطّاف مثلًا بتاع ال الصنّارة ده أوقات كتير ب بيشبُك في حاجة أو بيتحشر في حاجة تحت المَيّة وخلاص، يعني ما فيش حل دلوقتي غير إن إحنا نقطع بقى كل الحاجة اللي إحنا عاملينها دي ونُقعد نعيدها من الأول تاني. فنُقعد بقى نجيب بقى يعني لو بنصطاد في في حاجة اسمها تُقّيل مثلًا، ده اللي هو ال حاجة مادة من الرصاص كده، معدن، آه بتّقِّل ال بتخلّي الخيط ينزل للآخر و وحاجة اسمها ال الخُطّاف ده بقى بيبقى ليه طريقة أصلًا ربطة مُعينة اسمها ترميلة، الترميلة دي برضه
أي أيوه. تمام. امم. أيوه، أيوه. آه، مفهوم. تُقّيل، آه معروف، مفهوم آه. اسمها الترميلة، وأنت عندك خبرة في ربط ال الخطاف ده بطريقة الترميلة؟ ومين علمها لك طيب، ومين علمها لك؟
آه. آه طبعًا.

بُص هو مؤخرا يعني أنا أنا يعني، باحاول بقدر الإمكان إن أنا أوفّر لها وقت، لإن هي بصراحة، آآ وحشتني جدًا، جدًا، تمام؟ آآ وحسّيت إن أنا مُفتقدها
حلو. آه. كنت متعلّق بيها يعني آه، اهم.
آه، بالضبط فمن قريّب كنت باكلّم يعني حد صديق ليّا كده، و واتفقنا إن أنا وهو آآ هن يوم إجازتنا من من كلّ شهر، يعني اتفقنا إن هو آآ أول جمعة من كلّ شهر، د هيبقى يوم إجازة، اليوم ده إحنا
أيوه. أيوه. جميل يعني أنت أنت دلوقتي، آآ قدرت تحدّد آآ وقت معين لممارسة هوايتك مع صديقك، إن هي بتبقى مثلًا أو كلّ يوم، آآ كذا من كذا شهر وخ من من أول شهر وتروحوا تصطادوا كده، ج جميل.
آه. بالضبط. آه بس لسّه ما بدأناش، يعني آآ، بس آه عندنا النيّة يعني المُسبقة آه، إن إحنا آه بن بنرتّب بنرتّب للموضوع، بالضبط، آآ فعجبته الفكرة، وبنشجّع بعض يعني، وخلاص أهو يعني المفروض الجمعة الجاية هن هن هنبدأ بقى أول أو أول أول خطوة يعني في ال في الرحلة دي. آه.
<laughs> تبدأوا، تبدأوا، تبدأوا، آآ لأنها لأنها هواية مُمتعة فعلًا إمم. إمم. أيوه، أيوه، أيوه، طيب قُل لي بقى يعني بصفتك خبير كده في الصيد والسَمَك و والجو ده والأماكن وكده، هل في نوعيات من السَمَك معيّنة مثلًا أنت ب بتف بتفضّل تروح الأماكن بتاعتها تصطادها؟ وهل الأنواع ديّة مثلًا بتيجي في أول النهار، في آخر النهار في نُص النهار؟ احكِ لي يعني ه فكرة ال النوعيات السَمَك اللي أنت بتفضّل تصطادها، وهل بتصطاد أصلًا علشان أنت السَمَك دي تطلّعه تاكله مثلًا أو تستفاد بيه، والّا هي فكرة بس إن أنا قعدتي في ال على الشط كده، وأنا ماسك صنارتي وباصطاد، فدي متعة وهواية وكده يعني؟ احكِ لي وقُل لي.
آه. إمم. آه. إمم، امم. إمم، إمم، إمم. إمم. ماشي بُص هو هو من أمتع السَمَك اللي أنا باحب اصطاده، هو القراميط، نوع معيّن كده اسمه القراميط، ولكن أنا أنا م م آه، ممكن ما أكُونش باكله، م
أيوه. آه wow القراميط معروف فعلًا آه، آه، ده مُنتشر في المنطقة بتاعتك، منتشر في المنطقة بتاعتك يعني آه.
ب ممكن لأ هو مش منتشر في المنطقة بتاعتي كمان أنا هاقول لك، ممكن ما أكونش باكله ولكن باحب اصطاده جدًا، آآ و وهو ليه طقوس معيّنة في الصيد، يعني مش م مش آه، يعني ب لازم تروح له بيته، تروح له مكانه هو بيعيش في المناطق اللي اللي فيها عُشب، وفيها هِيش، آه، آه، ف وزي ما باقول لك ع بعيد جدًا عن الناس، ما بيحبش الأماكن اللي هي فيها ناس، هو يعني بيُقال إن هو بي بيعيش في التِرَع، ولكن أنا ما باصطادش في تِرَع نهائي يعني، لإن ده آآ اح
أيوه. آه. إيه طقوسه في الصيد آه؟ للدرجة دي؟ إمم. تمام. أيوه، طب ليه ما تصطادش من الترعة يعني هي مش مكان مثلًا فيه مَيَّه وفي وفي مثلًا ال ال السَمَكة ال نوع السَمَكة اللي أنت بتحبها وتصطادها؟ إيه اللي يمنعك إن أنت تصطاد من الترعة مثلًا؟